Ừm, mấy giờ bạn thức dậy ha? Mỗi ngày bạn có ngủ đủ 7-8 tiếng hông?
Luôn là Hông, hông đủ, thường là mình 6 giờ là 6:30 mình thức dậy rồi, nên nên là nó hông có đủ thoảng 8 tiếng á bạn.
Ừm, ừm, theo, ờ, cơ cơ thể người lớn á thì sẽ cần thời gian hồi phục từ 7-8 tiếng, nếu như mà bạn ngủ từ 5-6 tiếng, mà nó kéo dài tầm 2-3 tháng như vậy, thì sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức dần mà bạn hông có thấy liền nha. Có khi 2-3 tháng sau bạn mới thấy nó kiệt sức dần, bạn cứ nghĩ là do tại thời điểm đó bạn căng thẳng, nhưng mà thật ra do cơ thể của bạn bắt đầu nó tích lũy dần dần á, cho nên nó mới gây ra cái cái cái cái cái phản ứng đấy. Ngoài ra có thêm một cái nữa nè, dân văn phòng á đôi khi hay bị tắc nghẽn mạch máu ở cổ cổ vai gáy, thì nếu như mà bạn đi đúng cái chỗ bác sĩ á, à, có những cái liệu pháp để họ bấm huyệt, hoặc là họ chấn thương ơ, họ họ chỉnh hình, họ chỉnh, cái cái cái cái cổ, cột sống á, hoặc là họ bấm huyệt để lưu thông, a, máu lên não, bạn cũng có thể ngủ ngon hơn đó bạn.
Ừm. À, vậy hả? Ừm, ừm. Ừm. Ờ, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. À. Ừm, ừm.

Mình rất là hiểu cái việc mà bạn, ờ, khó ngủ mà phải á đi tự tìm mua thuốc ngủ như vậy á, thì, à, ừm, nếu như mà kéo dài thời gian dài á thì hông có tốt cho sức khỏe của bạn đâu. Nhưng mà nếu như để giải quyết cái vấn đề tức thời á, thì đó cũng chỉ là một cái giải giải pháp tạm thời cho bạn nè. Mình cũng khá là lo lắng cho bạn đó nha. Thì hổng biết á là bạn đã dùng thuốc ngủ trong bao lâu rồi và tần suất nó như thế nào?
Ừm, ừm. Vậy hả? Ừm. Ừm. Ơ, mình thì sử dụng thuốc ngủ chắc cũng phải hơn 3 tháng rồi.